Mas aí depois eu pensei: "Bom não não faz sentido porque se eu for, eu vou perder muita matéria. E e é temporário, né." É só o momento, quando acabar, eu vou poder ir ao curso.
Sim. É, a vida às vezes tem dessa não é, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas por mais difícil que sejam, para no final vai valer a pena, né. No final você tem que realmente ter, ali, um objetivo bem claro porque, senão, porque se não fica muito difícil, né, que é escolher entre Brasil, num clima melhor e Europa, um curso, trabalho, né. Assim, né, porque o Brasil já está naquele clima de final de ano, já é novembro, né, então, assim, as pessoas já estão festivas, já está tudo já é Natal. E é muito difícil, né, ver todo mundo lá e a sua esposa está lá, e você ficou para trás né, para estudar e trabalhar, então realmente tem que ter uma cabeça muito focada, né?
Hum. Exato. Com cer Aham, praia, sol. Aham. É. Exato.

Eu não me não me sinto com uma boa autoestima. Então, o custo-benefício de ir é muito maior do que não ir, entendeu?
Uhum, entendi. E até quando tá frio imagina você cansado, dormiu pouco, tem que fazer curso, tem que trabalhar, e aí você pode dormir mais, e aí tá frio, chovendo. E aí você ainda assim vai para a academia?
Aí, é, por isso. Uhum. Si Eu eu confesso que, nesse contexto que você falou, é muito difícil. Mas aí é muito difícil. Mas aí que tá, eu uso estratégia, né, então, o melhor horário para eu ir à academia é pela manhã, após o trabalho.
<laughs> Não é muito difícil? Hum. Ah, entendi.
Porque eu já tô na rua. E aí e aí não gera essa preguiça de: "Caramba, cheguei em casa, cansado". Não, já estou na rua e já vou direto, entendeu. Então, sa são pequenas estratégias.
Aham. É, assim parece mais fácil mesmo.
Tem que usar pequenas estratégias porque senão senão não dá. Eh, e e outra, eu não moro perto da academia. Ainda vou de transporte público.
<chuckles> Sim. É verdade. Meu Deus! Realmente é muita vontade de malhar, porque Nossa senhora. Mas é, mas É, mas acho que a sua estratégia funciona, né, já que o já tá na rua, realmente, fica mais fácil do que se você tiver que levantar da cama para ir para academia, pegar um transporte público, imagina, né, não tem condição. Eu acho que nem a pessoa com a mente mais com a melhor mente do mundo conseguiria fazer isso, né, mas
Sim. Tem que usar, tem que usar a estratégia. Sim. Uhum. Com certeza. <chuckles> Sim, sim, sim, é verdade. E eu confesso que quando a rotina ela tá dessa forma, eh, com muita coisa para fazer, é muito cansativo ir à academia. Mas aí é nessas horas que entra a disciplina, né, porque sem disciplina eu não vou não vou conseguir alcançar o que eu quero. Eu acho inclusive
Sim, com certeza. Uhum.